¿Qué onda? Oye, me me gustaría poder, eh, pues, platicarte una pequeña situación en la que me estoy viendo como, inmiscuido por por poner alguna palabra. Y es que no hace mucho o digamos que un familiar directo, en este caso, mi tío, trabajando, eh, en estas como aplicaciones de repartición de comida como como Didi y Uber. Pues, lamentablemente tuvo un accidente, ¿no? Entonces se rompió una pierna.
Okey. Ujú. Ah. Ay
Y digamos que afortunadamente se pudo atender de manera rápida. Este, afortunadamente lo pudimos llevar como al hospital y y de un día al otro, pues ya estaba como programada su su su cirugía, ¿no? Porque pues se se hizo como
Ay, qué bueno.
Sí, se se hizo como un poco trizas la pierna, por así decirlo, ¿no? Se rompió, creo tanto tibia como peroné. Entonces este
Claro.
pues ahí, eh, digamos que fue aparatoso, ¿no? Ah, afortunadamente, pues te digo que, por la operación este, la movilidad, pues obviamente está muy restringida.
Ujú.
Y y digamos que adecuando como las cosas en casa, viendo, ¿quién puede como cuidarlo, quién puede como como estar más al pendiente? Resulta que yo soy quien tiene más como tiempo libre y puede estar como más, este, digamos al tanto de de esta persona. Pero debo decir que tengo cero experiencia como con este tipo de temas, ¿no? Entonces, eh, no sé, si si tengas por ahí algún consejillo, alguna historia parecida con algún de alguno de tus amigos o conocidos que me ayude como como a pensar en este tipo de retos nuevos que se vienen y pues, te lo agradecería muchísimo.
Ujú. Claro que sí, con mucho gusto, eh, aunque me gustaría saber como un poquito más para darte, obviamente, un consejo más adecuado, eh, por ejemplo, em ¿tu tío tiene familiares, vive solo, eh, tú vas a ir a cuidarlo a su casa, él está en la tuya? ¿Cómo cómo va a ser este pues este movimiento, digamos?
Pues, afortunadamente, digamos que vivimos en el mismo lugar, e en el sentido que este, pues, mm nuestra como estructura familiar es que cada quien tiene como su espacio propio, casi casi como pequeños departamentos. Entonces es como solo cambiar de una puerta a otra, ¿no? Y y digamos que en casos de él tiene, digamos, él tiene o bueno, tenía una pareja y tiene a su hijo. Pero, pues, digamos que por circunstancias de la vida, el hijo le hace visitas, pero es un es es un niño muy, digamos, pequeño, tiene tiene 10 años, ¿no? Entonces, este pues realmente no puede como ayudarle mucho más que pasarle el agua. Y, pues, en este caso, pues yo, al ser como el fami el familiar más cercano y que más tiempo está en casa, digamos que cayó un poquito en mí la responsabilidad de de ver si se quiere mover, si quiere ir al baño, de de pasarle como a veces la comida en el sentido de, pues, pasarle los platos y todo esto, y y y digamos que es como el el el contexto actual de la situación.
Okey. Ajá. Ah, ya. Okey. Ujú. Okey. Claro. Okey, entiendo. Y, eh, por ejemplo, ¿qué tip sabes qué tipo de ayuda va a necesitar? O sea, eh, tener control de sus medicinas, tema de movilidad, bañarlo o cambiarlo, eh, ¿o solo hacerle compañía? ¿O todas las anteriores?
Este, pues, digamos que dentro de lo que yo puedo visualizar de la situación actual, eh, yo creo que primero que nada va a ser como el acompañamiento, pues, moral, ¿no? Saber que está acompañado, que que no es como que dif no es como que nos nos sea como difícil verlo, o que piense que pues, es como una especie de carga, ¿no? Yo creo que es lo más importante al principio. Pero en cuestiones, este, pues, físicas, eh, por el momento, yo creo que sí va a tener como r cero, restric bueno, mucha restricción al al moverse, por el momento nos dijeron que solamente si se puede con silla de ruedas y con la pierna levantada, nada de muletas, nada de de dar como brinquillos porque, pues, está recién operado, ¿no?, entonces, muy probablemente, este estos primeros meses, pues, vamos a tener que ayudarle quizás en en hasta ir al baño, ¿no? Aunque le dé un poquito de pena, entonces, este, ya compramos como los los aditamentos, ¿no? Le dicen el pato y el cómodo, y este tipo de cosillas.
Sí. Okey. Claro. Ujú. Okey. Claro. Claro. Mm.
Y digamos que, creo que es como lo más difícil, aparte de de quizás como ayudarle a moverse de de un sillón a la silla y de la silla a su cama, y entonces, que es q creo creo yo que est va a ser lo más complicado.
Sí. Okey. Y, eh, ¿los doctores te han dicho como qué tiempo va a tardar esta recuperación? ¿En promedio?
Pues nos dijeron que sí está eh, digamos que en la situación en la que está, si sigue como bien sus su sus posteriores citas al médico, si se toma como sus sus medicinas, que ahorita son como de infección y de dolor. Posteriormente nos dijeron que solamente va a ser como necesario para el dolor, si es como que es como un dolor muy agudo.
Mm. Claro. Ujú.
Y que fuera de eso, pues va a ser una rer una recuperación lenta porque, pues, fue una fractura un poco fuerte. Entonces nos dijeron que que por lo menos los primeros 3 meses iba a ser como de que no se mueva para nada. Y a partir de ahí, quizás, eh, ya pensar en muletas y ver qué tanto peso puede como apoyar en el en la pierna. Primero nos dijeron que podemos pensar en un 30 % del peso y a partir de ahí, como pues, adecuar las actividades, ¿no? Pero, digamos que el diagnóstico final fue como de quizás es un año en total, para que él pueda como, recuperar como la autonomía a al cien por ciento al caminar.
Claro. Claro. Okey. Okey, oye, y y, ¿han pensado o o han platicado, eh, digamos, todos los miembros de la familia?, porque finalmente, digo, ahorita tú tienes ese ese tiempo y esa disposición para para, pues cubrir este rol, ¿no?, pero, ¿han pensado en en en tu familia, pues qué tipo de apoyo o recursos van a requerir?, o sea, obviamente, pues más gente que se esté como rotando, eh, no sé, al eh, como si van a re eh necesitar recursos para las medicinas, para él, eh, todo lo que necesite, para las idas al doctor o algún servicio en especial, ¿no?, como adaptación para que él pueda en su momento, pues moverse cuando todavía no esté al 100, pero ya pueda moverse.
Pues, eh, afortunadamente, creo que llegamos como a la conclusión de que, en este momento, eh, como él estaba, digamos, eh, trabajando y que ahora ya no puede, pues vamos a tener que poner como un poquito de parte de todos para para temas de transporte, para temas de de de medicinas, este, <chuckles> afortunadamente, digamos que dentro de esta mala situación, mi tío también se dedicaba como a ciertos como papeleos en en torno a carros y seguros, entonces nos dijo que ahora él puede, pues para bien o para mal dedicar todo su tiempo en esa actividad, entonces pues no se va a quedar, digamos, sin trabajo, ¿no?, entonces quizás cuando cuando no es cuando no le duela de manera muy aguda o cuando no tenga citas al doctor, pues él afortunadamente tiene, pues este apoyo económico, entonces digamos que de esa parte, pues está como más o menos vista, este, y digamos que quizás dentro de todo es como lo más fácil de resolver, ¿no?, pero pues muchas veces ¿no?, eh, es como difícil plantear por lo menos ahora planes, digamos, para mí en el sentido de que
Ujú. Ujú. Ah, okey. Claro. Okey. Claro, claro.
si ni si quiero ir como a salir con los amigos o si quiero como tomarme alguna actividad, eh eh fuera de casa, pues le complica a él un <chuckles> poquito la existencia, ¿no?, entonces creo que esta parte de como de pensar en roles, en pensar como en en quizás, como ver si el de esta semana me toca a mí y la siguiente le toca a tal persona, creo que sí nos has nos ha hecho mucha falta discutirlo, por el momento solo quedamos en que yo estaba disponible y que me iba a tocar como gran parte del tiempo, pero
Claro.
Creo que sí es como una gran área de oportunidad ahora que que lo mencionas.
Sí, de hecho, bueno, platicando y ya viendo un poquito más con detalle esta situación, sí me gustaría como, pues, dejarte varias opciones, eh, a la vista, ¿no? Creo que la primera que me gustaría que consideraras, pues, es esa, ¿no? Porque, finalmente, o sea, sí, tienes toda la disposición y toda la intención, pero también cuidar a alguien es bastante cansado, entonces, eh, te podría llegar a funcionar el tema de platicarlo, de a lo mejor decir, ¿saben qué? Yo puedo, o yo voy a hacerlo, eh, una semana sí, una semana no, o o ir como organizando estos horarios donde vayan supliéndose y y la responsabilidad no solo caiga en una persona, porque de verdad, em, digo al inicio, eh, va a ser con todo el amor y todo todo el la intención, pero pues, poco a poco va a ser desgastante, ¿no? Porque sí sí, eh, cuidar a alguien, pues, alguien como en esta ocasión, eh, con con un accidente, pues sí, eh, es complicado. Eh, y y bueno, otra otra de las opciones que que quería mencionarte, pues, era el hecho de, eh, conocer bien qué tipo de cuidados, porque, como bien mencionas, tú no tienes experiencia, ¿no? Entonces, eh, las veces que que vayas al doctor, pues, podrías, eh, tener este, acercamiento con él y decirle: "A ver, dígame específicamente qué ne qué, eh, qué cuidados debo yo de tener, ¿no?, al bañarlo, cómo tengo que cubrir, pues, el área de la pierna, este, al ir al baño". Todo todo este tipo de cuidados que a lo mejor, eh, ah, eh, muchas veces los doctores obvian, eh, pero en la en la práctica, pues, ya se complica un poquito, ¿no?
Sí, sí, sí. Exacto. Sí, claro. Debo debo decir que, como dices, ¿no? Ahorita que la situación es como muy muy re muy repentina, muy nueva. Pues yo dije: "Ah, pues me la rifo", ¿no? No lo había pensado como tan a futuro, pero, ahora viendo, pues, que no tengo la experiencia y que realmente no tengo los conocimientos médicos, es muy probable que que sí se me complique a a a de buenas a primeras y y sí, voy a seguir tu consejo de estos días que vaya al doctor. Voy a voy a llevar esta libreta, no para tener como los cuidados presentes porque, pues, sí considero que es algo delicado y y también no creo que
Exacto. Sí, las de
no me consideré a mí mismo, no, dentro de todos estos planes, entonces también. Muchísimas gracias, ahora ahora tengo como más idea de de cómo abordar esta plática, de cómo, pues, presentar también estas ideas que tengo sobre las dinámicas que pueden surgir, y pues sí, este, vo voy a ver qué qué tanto se puede hacer, y y si están como tomos dispuestos, eh, a a seguir como ciertas reglas y de verdad, muchísimas gracias. Eh, no había pensado como en tantos ángulos y veo que sí me hacía muchísima falta, voy a ponerlo en práctica y, pues, espero que que que todo vaya bien.
<chuckles> Espero que te haya servido y bueno, aquí estoy para para ayudarte cuando lo necesites.